Alors depuis quelque temps, en fait, j'ai j'ai plein de nouvelles résolutions. Tu vois, j'ai envie de m'améliorer, heu, sur, heu, plein de sujets, mais j'ai l'impression que, enfin, en fait, je su je suis motivée au début, mais quand je suis face, heu, on va dire à la à l'évolution qui me paraît, heu, assez lente, heu, ça me frustre pas mal. Heu, j'ai un l'impression que je ouais, je ça, je peux être am amenée à me démotiver, tu vois? Sur le long terme et heu, j'arrive pas à trouver, heu, des m <tsk> enfin, tu vois, un état d'esprit, heu, positif par rapport à ça. Pour, heu, pour garder, heu, ces résolutions sur le long terme.
Mmh mh. D'accord. D'accord. D'accord. Alors, heu, là, au niveau de ce que tu essayes, heu, d'entreprendre, heu, qu'est-ce c'est c'est quoi que tu essayes d'é de d'essayer et qui ou tu trouves que ça c'est c'est trop lent, heu, d'après toi?
Oui, bien sûr, bah, je peux t'en parler, heu, j'ai plusieurs exemples, hein. Déjà, heu, c'est vrai que j'essaie depuis, heu, un certain temps, tu vois, par exemple, de m'améliorer en anglais, donc, heu, pour ça, hem, j'essaie de soit de lire, heu, heu, certains livres en anglais ou regarder des vidéos. Heu, ça peut être vidéo, tu vois, sur YouTube ou ça peut être ça peut être aussi des séries ou des films en anglais, tu vois? Heu, ça peut être, heu, sous-titré en anglais ou ou pas, hein, mais, heu, donc il y a cet exemple-là, il y a aussi l'exemple, hem, enfin, ça fait quelque temps que j'essaie de reprendre un peu le sport. J'ai dû faire, heu, en fait de base, heu, je suis quand même sportive. Heu, mais enfin, voilà, j'ai je suis je suis une jeune maman, donc c'est vrai que pendant un certain temps, heu, quand j'ai eu ma fille, heu, et qui a été nourrisson, bah, du coup, j'ai j'ai un peu arrêté le sport. Là, j'essaie de de reprendre le sport, mais, heu, j'ai les mêmes, hem, j'ai les les mêmes problèmes. C'est qu'en plus, heu, comme j'ai eu une longue pause, heu, là, le fait de reprendre le sport en ayant en tête mon niveau d'avant, j'ai l'impression que, enfin, j'arrive pas à reproduire les mêmes gestes qu'avant. J'arrive pas à avoir la même endurance, donc, heu, et je me dis: «Bon bah, au fur et à mesure des des séances, heu, bah, ça va s'améliorer» et j'ai l'impression que ça s'améliore pas tant que ça, donc, heu, c'est vrai que ouais, je suis amenée à, souvent à me poser des questions par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression de faire des efforts, mais heu, j'arrive pas aux, mmh, comment dire? Heu, aux attentes, heu, voulues, hem, par rapport aux é aux résultats. za
Ouais. OK. D'accord. D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord, oui. D'accord. D'accord. D'accord. Alors, ouais, effectivement, je peux comprendre que ce soit, heu, bah, que tu te sentes frustrée et que ça puisse être décourageant, surtout, bah, dans le sport. Comme tu me dis que tu étais sportive avant, tu vas avoir tendance à te comparer, en fait, au niveau que tu avais, heu, avant ta grossesse et à ce que tu fais maintenant, donc c'est c'est c'est sûr que, heu, tu peux, heu, voilà, tu peux être un peu un peu déçue et trouver que ça va pas, heu, assez vite. Ce qu'il faut retenir dans ce genre de cas, c'est, heu, être un petit peu, heu, indulgent et, heu, et et puis, heu, heu, accepter qu'en fait, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, donc, heu, ça, c'est OK. Ça veut pas dire que ce que tu fais c'est pas bien ou que tu n'avances pas, c'est juste que, heu, forcément, vu que tu as un point de comparaison, tu vas penser que, heu, beh, ce ce que tu fais, ça sert plus à rien et que, heu, et que, voilà, c'est c'est c'est trop lent, mais c'est normal, tu viens d'avoir un un enfant, tu as un nouveau rythme de vie, donc il faut que tu prennes le temps de que tout ça se se goupille et heu, et que ça se fasse, heu, doucement. Est-ce que ta ta reprise du sport, tu l'as refaite d'un coup en te disant qu'il fallait que tu aies des résultats tout de suite ou, heu, tu la reprends vraiment, heu, petit à petit?
Ouais. Ouais. Ouais. Non, je reprends vraiment petit à petit parce que, en fait, je me suis dit, j'ai j'ai pas envie de me mettre de pression par rapport à ça parce que, aujourd'hui, même si ma fille est un peu plus grande, hein, mouais, elle reste en quand même en bas âge, elle a 2 ans. Mais, heu, il y a il y a des fois où on est, enfin, je suis amenée à du coup à à à devoir être plus disponible pour elle, par exemple quand quand elle est malade ou quand quand el elle fait, enfin, elle fait les dents ou quand elle a peur de la séparation, ce genre d'exemple. Je sais que je su j'ai moins de j'ai moins de, temps libre, heu, disponible. Donc, heu, en fait, je me mets pas trop la pression par rapport à ça et ça m'arrive, heu, enfin, je m'étais dit: «On va commencer vraiment, vraiment- comment dire- doucement» et je me suis dit, heu, au début: «J'aimerais bien faire au moins une 1/2 par semaine», voilà. Je sais que c'est peu et même tu vois, ce, hem, cette résolution là j'arrivais pas à la tenir, heu, au début. Mmh, bon, maintenant ça va un peu mieux, mmh, mais, heu, après je me dis c'est peut-être dû à ça aussi parce que, enfin, en reprenant qu'une 1/2 par semaine, c'est vrai que je peux pas arriver, heu, au résultat attendu parce que ça, enfin, ça fait peut-être trop peu aussi.
D'accord. Mmh. Mmh. Doucement, ouais. D'accord. D'accord. Alors, ça sera jamais trop peu étant donné que ce qu'il faut bien essayer de de garder en tête, c'est que le le temps que tu vas accorder à ton à ta pratique sportive, elle est propre à toi dans le sens où il faut qu'elle s'adapte à ton rythme de vie. Ça peut être 30 minutes comme 45, comme 4 heures, ça ça sera propre à chacun, donc il faut pas t'autoflageller là-dessus. Forcément, ça prendra plus de temps que quand, heu, bah, t'avais pas d'impératif avec un enfant. Un enfant, c'est une grosse charge, une sa une charge physique, c'est une charge mentale donc c'est normal que tu mettes plus de temps à trouver une routine et puis à faire en sorte que tu arrives à te greffer dedans, mais comme tu me disais, ben là ça s'améliore un petit peu. Peut-être pour, heu, récupérer une routine qui te permettrait de te dire que, beh, tu es plus active et que ça te fait du bien. Intégrer des choses que tu peux faire avec, heu, ton ton bébé. Par exemple, tu sors faire, heu, une promenade, heu, quand tu essayes de l'endormir par exemple, hein, heu. Bah, tu sors faire une promenade qui est un peu plus longue, tu essayes de de de marcher avec elle. Je sais qu'il y a des cours aussi qui peuvent se faire, heu, suivant ce que tu veux faire, heu, avec, heu, où tu peux amener ton enfant, donc ça ça pourrait être des petites astuces qui te permettraient de, bah, de reprendre peut-être une activité, heu, pas forcément hyper intense mais qui collerait à ton rythme et qui, heu, qui pourrait aussi, heu, bah, s'accorder avec ta ta ta vie de maman, donc est-ce que tu as essayé de voir ça sous cet angle-là, ou toi le sport s faut vraiment que tu décroches, que tu ailles dans que tu ailles dans un autre endroit et que tu sois toute seule?
D'accord. D'accord. Ouais. Ah d'accord. Heu, non, non, heu, z effectivement je peu je peux aller dans ton sens, hein. C'est vrai que c'est c'est une bonne idée de de mmh, d'impliquer, hein, son son enfant là-dedans. Après, heu, alors, il me semble qu'au tout début, heu, quand elle était toute petite, on on faisait quand même pas mal de balades parce qu'apparemment c'est conseillé, hein, pour que pour qu'ils arrivent à faire leurs nuits, qu'ils arrivent à distinguer, heu, heu, le jour et la nuit et du coup, hem, enfin qui améliore en fait, heu, leur sommeil, donc heu, c'est vrai que ça, je l'avais un peu appliqué, hem, au tout début, hein, heu, enfin du coup du post-partum et heu, j'ai pas ouais, j'ai pas pris, heu, l'habitude, heu, mais non, je pense et c'est une bonne idée parce qu'en plus, ça me permettrait, heu, de, mmh, comment dire? D'arriver à, mmh, à conjuguer me ma vie de maman et mon mon envie de reprendre le sport et en plus, ça ferait en sorte que je le reprenne, heu, doucement. Comme, heu, comme ce qui était proposé avant et du coup, heu parce que le le fait de réserver des créneaux si je le fais toute seule et cetera, je pense que je peux être, heu, amenée à me focaliser, tu vois, sur mes performances comme je te disais au début, donc heu, là, je pense que c'est une bonne alternative, heu.
Ouais. Mmh. Mmh. Oui. Ouais.
Pour conjuguer tout ça.
Oui, oui oui ça ça ça te permettrait voilà de de reprendre, heu, heu, doucement, sans culpabiliser et en fait, intégrer ces habitudes-là. Tu verras que tu auras plus vraiment cette notion de frustration, parce que tu vas être active et bouger, mais sans te mettre des impératifs comme, heu, aller vraiment dans une salle de sport et faire ta séance. Là, tu vas réussir à intégrer tout ça. Il y a aussi des vidéos sur YouTube où tu v qui qui proposent des activités ou même des cours, hein, de de de sport avec un bébé, heu, donc ça peut être un bon échange aussi avec, heu, avec ta petite et te permettre de reprendre tranquillement une une activité.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, en plus c'est une je pense que c'est une bonne idée, parce que je sais que ma fille, par exemple, elle est elle aime bien, heu, enfin, ils ont ils avaient essayé de faire, heu, par exemple, à la crèche, tu vois, des positions de yoga ou, hem, et heu, je sais que, heu, elle adore, heu, enfin, elle adore la mobilité de manière générale, elle adore essayer de faire du yoga. Elle-même, elle a elle invente des positions de yoga, tu vois? Et heu, elle adore danser, enfin, elle adore bouger de manière générale. Donc c'est vrai que ça serait ça serait un peu du gâchis de me dire, heu, enfin, elle, elle est intéressée par ça et de pas l'impliquer là-dedans, je pense que ça serait dommage.
Ah bah oui. D'accord. Bah, ça ça serait dommage, puis en plus c'est ça vous fera un moment à partager, heu, toutes les 2 et puis peut-être aussi voir, hem, bah, si elle adore danser, il y a des cours hein, de de de bébés danseurs, heu, heu, qui peuvent être proposés, donc peut-être d'ici quelque temps, heu, heu, l voir, heu, si tu pouvais l'inscrire à ce genre de cours et toi, pendant qu'elle est à son cours, reprendre, heu, u une autre activité ou, heu, avoir vraiment, heu, heu, 45 minutes, 1 heure où tu es focus que sur toi, ça pourrait aussi te permettre, heu, heu, bah, de prendre ce temps, heu, pour, heu, récupérer ta pratique et puis, heu et puis peut-être, hem, aller p un peu plus, heu, dans la progression que tu que tu cherches.
Mmh. Ouais d'accord. Bah je vais je vais essayer ça, c'est une super idée, hein franchement, que tu as eue là et et pour le coup j'y ai pas du tout pensé. Donc, heu, je te remercie beaucoup hein pour ton écoute, pour tes conseils.
Et bah de rien et puis, heu, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as besoin.